Ouais, mais après je pense qu'il y a quand même ces phases où, heu, où tu peux te détendre mais des phases où, tu vois, heu, où tu vas devoir aussi, heu, tu vois, tu vas avoir plein de galères et heu, et ce qui va te redonner le sourire, c'est aussi de te te retrousser les manches et de te dire: «Bon, heu, là, heu, va falloir que je m'y remette», tu sais? J'ai l'impression qu'il faut trouver l'entre deux, tu sais, tu vois, le
<clears throat> Oui. C'est c'est vrai c'est vrai si si, heu, tu n'as pas, heu, ce comme tu disais, ce ce ce moment où, heu, heu, tu as un problème et tu le résous, tu te retrousses les manches et heu, tu résous le problème et tu finis par surmonter le le le le le truc, heu, oui, ça, oui, ça c'est c'est un petit plaisir aussi.
le Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh.